Слушай, ты знаешь, как-то я в последнее время, а, особо начала отмечать, что я, ну, как будто не успеваю восстанавливаться, что ли. Ну вот с утра уже встала, я уже в общем-то и хочу спать. Ну, даже вставать-то не очень хочу. Ну вот прям, м, кое-как себя отдираю от кровати, по правде-то говоря. Вот, и ты знаешь, я вечером вроде умом-то понимаю, что надо бы и лечь пораньше, да, как-то, ну или хотя бы в одно и то же время. Понимаю вроде умом. Но что-то, знаешь, то думаю пойду поработаю ещё, то ещё что-то. И вот, знаешь, такой какой-то непонятный режим сна мой, м, у меня ещё тут ребёнок приболел на прошлой неделе, и как-то тут я бдила за его температурой по ночам. Ну, в общем, сон, м может, и был, но какой-то урывистый, прерывистый, непонятный. И я такая, наешь, я ещё и спортом, э, стараюсь заниматься регулярно. Я, значит, после, э, там скольки, 4 дней с ребёнком такой сн ночи, думаю, ну, схожу на тренировочку. Ну, думаю, ну хотя бы не на тяжёлую, на растяжку пойду. Но я эту растяжку прям, ну, еле выдержала. Я она у меня как-то воспринималась, как я не знаю, ну что я тягаю, мешки с картошкой, что ли. Должно было расслабить, а по факту я прям думаю: "Боже мой, когда это всё закончится, тяжело". Ну, <clears throat> скорее всего, это вот недостаток сна, да, как-то так вот с на мне отразился, что даже простая тренировка мне далась, ну ну, сложно. Вот, я не знаю, может быть, ты как-то мне, м, поможешь, э, определиться, что вообще сделать, да, если вот недостаток сна присутствует, э, может как-то, как его добавить, да, как может быть более качественным сделать, ну, как-то может мы с тобой вместе разберём, что вообще мне мешает, что ли. Вот, как-то такого плана хочется от тебя поддержку получить.
Да, понимаю. О как! Мгм, да. Так. Ага. Ну да, да слушай, мгм. Да, да, я понимаю твою ситуацию, это правда выглядит довольно сложным, и звучит сложным, да, судя по твоей истории. У тебя получается такой, а, насыщенный период, где у тебя в том числе есть, вот, определенная нехватка энергии за счет, э, некачественного режима сна. Действительно, это может очень утомлять и перегружать даже каким-то образом, да, что вот появляется нехватка энергии, и вообще силы отсутствуют на что-либо в целом. Э, я, конечно, постараюсь тебе помочь в этой ситуации, э, но, естественно, хотелось бы узнать некоторые детали, поэтому вот хочется у уточнить такой момент: а вообще, э, в целом сколько ты часов спишь за ночь, вот сейчас, в этот период конкретный?
Да. Слушай, даже, честно говоря, сложно-то и посчитать, а. Потому что, ну, вот сегодня, например, это был прям шик, блеск. Знаешь, я поспала, э, сколько часов 8 получается. Да, но ты знаешь, как будто оно меня не сильно-то восстановило после предыдущих, э, ночей бессонных. Н может быть, не так, да, работает, что вот отоспался потом за всё это время. Хотя я не отоспалась, наверно отоспаться надо было, э, часов побольше, да, поспать. Э, поэтому да, сложно сказать. Стараюсь вроде как-то. Ну, в общем-то, последняя неделя, она понимаю, что не показательная, да, вот сегодня 8, предыдущие дни, пока я там с температурой бегала, вообще, честно говоря, не считала. Там как-то, может, погружалась я на часик, на 2. Ну, такой, беспокойный, неглубокий, ну, в общем, а полный полный ужас. <chuckles>
Ага, так. Ну точно, да, мгм. Так. Да, действительно, это выглядит как такой, знаешь, очень нестабильный режим сна, и я п теперь точно понимаю, вообще, с чем связана, может быть, твоя усталость. Действительно, это такой период и, ну к сожалению, да. Как ты правильно сказала, просто 1-2 дня отоспаться- это, конечно же, не сработает. Тут именно должен быть, э, прям, знаешь, конкретный такой режим сна, чтобы, м, скажем так, накопительный эффект был от вот этого полноценного отдыха. Слушай, а вот если говорить сейчас, вот получается, в принципе, у тебя вот тот прям совсем, м, серьезный период прошел, даже банально вот ситуация с ребенком, и теперь ты более-менее спишь, да? Я правильно понимаю?
Мгм. Ну вот да, сегодняшняя ночь уже как-то, а, в получше, да, по крайней мере не надо было температуру мерить, ничего. Можно было можно было спать, в общем, да.
Мгм, мгм. Так, ну смотри, а вот, допустим, сегодня, да, ну, ты к тому же поспала хорошо, да, и особо, вот, не было проблем у ребенка в целом. Э, когда и вообще, как быстро ты вообще почувствовала вот эту усталость в течение дня?
Да. Ой, знаешь, я ещё почувствовала, <chuckles> с утра пошла завтрак, да, готовить. И я как-то, если обычно стараюсь, ну, когда там посплю, да, более-менее, что-то, там, относительно здоровое, да, себе сделать. Ну как, не знаю, какой-то омлет сделать, там авокадо, рыбка. А я встала, думаю: "Да нет, блин хочу, круассан хочу, какую-то, знаешь, э, на выпечку тяйную. Кусок пиццы, что ли, съесть". Ну, вот, м, что-то такое, какие-то быстрые углеводы, видимо, м, не хватает, э, да, сил, там, и по поводу сна я их недополучила, я думаю: "Что-то вот такое бы сейчас, сладенькое бы, вредненькое, вот, как-то энергии". Ты знаешь, я съела, энергии-то не прибавилось, по правде говоря.
Да, да. Понятно. Точно, точно. Э, вообще, да, ты права. Действительно, когда у человека есть от такая нехватка энергии, и из-за отсутствия качественного сна, там, или количества сна, н э, его часто тянет на какие-то, вот, углеводную еду в целом, да, продукты углеводные. И, м, здесь, э, правда, это может либо помочь, если это, допустим, медленные углеводы, либо, наоборот, сделать хуже, если это быстрые углеводы, которые, такие, знаешь, тяжелым немножко комом оседают в желудке. И они, наоборот, могут даже утомлять, потому что на их переваривание довольно много энергии уходит. Вот. То есть ты видишь, здесь, действительно, нужно быть осторожной в плане еды, чтобы, вот, э, наверно, не нагружать свой организм лишний раз, и наоборот, э, скорее вернуться вот к тому режиму питания, который у тебя был до этого. То есть, что-то более здоровое, более легкое. Это, наоборот, даже принесет пользу твоему организму с точки зрения восстановления энергии. Вот. И, э, смотри, вот сейчас у тебя получается ситуация, всё-таки, когда, как будто бы, появилось чуть больше свободного времени на отдых. А вот, есть ли у тебя, например, возможность постепенно снова вводить вот эти тренировки, да? Ну, вот условно, ты говоришь, растяжку не смогла недавно сделать. А вот полноценные тренировки ты уже можешь начать вводить?
Ну, да. А, ну, вот да, понедельник, э, что тут у нас? Завтра получается, да. Э, пытаюсь <chuckles> я себя собрать с мыслями, уже записалась на тренировку пойти. Вот, да, хочу попробовать. Может, правда, не очень-то и у меня получится, да, после такой немного сложной недели, но это, может быть, и нормально. Главное- дойти, сделать, как получится. Как считаешь?
Мгм. Вообще, да, действительно так. Но смотри, для начала, наверное, стоит именно нормализовать режим сна. То есть под режимом сна подразумевается и какая-то, вот, базовая гигиена сна. То есть самое банальное, там: проветривать комнату перед сном, занавешивать окна, чтобы темно было, не смотреть в телефон за час до сна. То есть вот какие-то такие базовые моменты по подготовке ко сну. Ну, и, конечно же, организовать себе, э, четкое время засыпания, да, когда ты идешь в кровать, и когда ты просыпаешься. Потому что, м, как правило, не, э, само не само количество часов сна, а, делает режим и вообще делает сон качественным, а именно вот полноценная регулярность именно вот твоего режима самого сна пос самого по себе. То есть когда ты засыпаешь в одно время и просыпаешься в одно время в течение длительного периода. Тогда ты постепенно, получается, будешь начинать восстанавливаться. И со временем у тебя вернется твоя энергия, которая, в том числе, поможет тебе, ну, в твоих тренировках банально, да. То есть не будет этой усталости быстрой после тренировок. И вот таким, получается, образом у тебя восстановится, в целом, вот твоё состояние организма. И произойдет некая такая вот регенерация, да. То есть вернешься к прежнему своему состоянию. Э, как думаешь, у тебя сейчас уже освободилось время для того, чтобы наладить себе именно режим сна и ложиться, и вставать в одно примерно время?
М. Слушай, да, я надеюсь, что этот самый такой тяжёлый-то период пройден. Э, да, надо прям как-то себя на это вот смотивировать. А я, конечно, щас, знаешь, так думаю, что, ну, вот я устала, да, думаю- ом, хочется какой-нибудь сериальчик посмотреть, давно ничего не видела. Ну, вот умом, да, понимаю, что это будет такую в сторону отъёма времени от времени сна. Поэтому надо прям себе, видимо, напомнить, да, в очередной раз сегодня, когда, а, вот ближе к вечеру. Ну, может, прям щас уже начать себе настраивать, что, м, а надо бы всё-таки думать о том, что сон меня лучше восстановит, чем, э, просмотренный сериал. Как это, как мантру, да, повторять самой себе, что вот надо так сделать, надо так сделать. Лучше настраиваюсь, настраиваюсь я на это, умом понимаю, вот. Э, и, ну да, всё-таки это важно ведь и вправду, да, по-другому-то не восстановиться никак, как ни крути.
Мгм, та. Конечно. Мгм, да, да. Конечно, да, мгм, действительно. Но смотри, вот ты права в том, что, конечно же, в ущерб своему сну не нужно какие-то, вот, хобби, да, в приоритет ставить. Но в то же время, возможно, твой мозг, он в том числе, тебе подсказывает, что ему помимо вот такого физиологического какого-то отдыха, да- вот этого сна, там, или правильной пищи- ему нужен еще и моральный, и ментальный отдых. То есть может быть, у тебя получится в том числе как-то реорганизовать свое дневное расписание таким образом, чтобы вот, как ты говоришь, перед сном, м, реализовать свою такую хотелку по сериалу. То есть, например, хотя бы 1 серию посмотреть. То есть необязательно, знаешь, залпом весь сезон, а вот просто 1 серию- сколько они обычно- 30-40 минут, да, максимум час. То есть выделить себе какой-то такой час перед сном, да, но только не прямо перед сном, а, например, э, остановиться смотреть за полчаса или за час до сна. То есть чтобы всё-таки было время на, э, такое настраивание, скажем так, на сон. И, в принципе, если ввести вот такое времяпровождение перед сном, это может даже усилить эффект от расслабления, от отдыха и ускорить регенерацию, потому что у тебя будет такой, знаешь, полноценный цикл отдыха, и таким образом быстрее ты восстановишься.
Да. Да, да. Слушай, да, идея классная, чтобы хотя бы ненадолго, да, включить, к чему у меня, вот, тяга есть. Ну, хочется, знаешь, ч какого-то лёгкого зрелища, наешь, вот, что я устала за недельку-то, по правде говоря. Ну да, можно же необязательно, там, запоем, да, полсериала смотреть, там несколько <chuckles> сезонов и даже серий, если вдруг она большая. Ну, хотя б полчасика, да, себе выделить, так организовать попытаться. Лучше, наверное, тоже это попытаюсь как-то впихнуть в свой график. Э, может быть, тогда я домашние какие-то дела, да, подвину. Ну, бельё повисит ещё немножко, не страшно, зато как-то я душой отдохну, что ли, и чтобы в счёт сна там не брать, да, этот вот кусочек-то, да, отдыха.
Конечно, да. Точно. Да. Да-да-да. М, точно.
Мгм. Слушай, а, на самом деле, спасибо за то, что меня и выслушала, да, и какие-то мы с тобой варианты, э, рассмотрели, как можно меня как-то восстановить после, вот, сложной недели. И поспать в первую очередь, конечно, качественно, желательно в одно и то же время. И, э, ну да, постараться и питаться как-то. В общем, ладно, надеюсь, что с помощью твоих советов постепенно вернусь к привычному ритму и всё-таки восстановлюсь.
Да, ты молодец вообще, что задумываешься о таком. Действительно, здоровье- это важно, и это довольно такое комплексное понятие в целом. Поэтому, да, я надеюсь, что мои рекомендации тебе помогут в том, чтобы нормализовать как-то свой режим в целом не только сна, но и, наверное, жизни и занятости. Удачи тебе в этом!
Спасибо, пока-пока.